آه، أنا بقى معدّي مثلًا كان معايا 5 حاجات تقريبًا حاططهم في كيستين، يعني فاهم ق هُم كيستين خد لقيت اللي ورايا بيضحك، يقول لي: "يا عم أنت معاك 5 حاجات ما تاخُد 5 أكياس، والّا خُذ 4 حتّى، أنت واخد كيستين، أنت بتوفّر لهم؟" <chuckles> قُلت له: "يا عم مش باوفّر لهم، أنا باوفّر لنَفْسي، أنا مش عاوز يبقى عندي زبالة كتير، ما أنا هاخد الأكياس أعمل بيها في الآخر هاعمل بيها إيه؟" ه يعني خلاص خلا آه.
آه. امم. أ أ آه ده استخسار. آه أنت أنت أنت شايف إن سلوك الناس في اللحظة دي سلوك طَمَع بدون مُبرِّر، آآ مش لطيف، صح كده؟
بالضبط. بالضبط، وهو ده اللي زوّد النفايات، أو هو ده اللي بيخلّي في نفايات موجودة مالهاش ما ما ينفعش إنها تكون نفايات مثلًا. يعني موضوع الرز دوّة، ما ينفعش إن هو يترمي في الزبالة بعد ما اتطبخ كمان، وخَد زيت وخَد مَلح، وخَد مش عارف إيه. وبعد كده اشتكي، أقول يا عيني إن الرز غالي، وأنا فقران وماعيش فلوس، والأكل م في البيت مش مكفّي، طّب ما أنت بترميه في الزبالة يا عم! تمام؟ وفيه حاجة كمان، اللي هو الاستهلاك بقى اللي هو إيه، إن كُلّ حاجة مثلًا دلوقتي بتتحط في كيس بلاستيك، كل حاجة، حتى لو باشتري قلم، يحطه لك في كيس بلاستيك، خُد يا عم كيس بلاستيك. تستخدم القلم وترمي الكيس البلاستيك، ما تعرفش ترميه فين، يا إما ترميه على الأرض، لا إما وأنت ماشي كده تحطه في في بتاع الزبالة فيطير يقع على الأرض برضه، فدي تبين إن
امم، امم. امم، امم. آه. آه. آه. آه، أنت قصدك إن الناس اللي بت تاخد الأكياس دي، اللي بتاخد فيها حاجاتها، كُتْر الأكياس دي برضه أ سوء استخدام من الناس إن هي بترميها في الأماكن غير مخصصة للنفايات، في الشارع، وعلى الأرض، وفي الطريق، والكلام ده كُلّه، صح كده؟
آه. بالضبط، وكمان إيه، يعني تقليله دوّة بييجي من حاجات كتيرة، يعني مثلًا أنا هاديك مثال مثلًا على إزازة المَيّة، ما فيش حد طبعًا بيستغنى عن المَيّة إن هو يشربها على طول. فالواحد بيبقى ماشي عطشان أسهل حاجة إيه؟ خُشّ اشتري إزازة مَيّة، يشرب إزازة المَيّة يحطها في إيده بقى؟ لأ، يقوم رامي، فأديك برضه عمال أزوّد في بلاوي سودة، ما هو مش أنا لوحدي بقى، أنا ومعايا 100 مليون واحد تانيين، عمالين يعملوا نفس القصة بتاعتي دي. فأنا باعمل في نَفْسي حاجة حلوة أوي، باجيب بتاعة بتاعة stainless steel كده بتحفظ حتى درجة الحرارة بتاع المَيّة، واعبّي إزازة مَيّة في البيت، قبل ما أنزل باعبّيها المَيّة ديّة و وأمشي بيها، بق خلاص بقى، لأ خلّصتها؟ مش مشكلة، ألاقي مثلًا حنفيّة، والّا ألاقي مثلًا برّاد، والّا أي حاجة من الحاجات دي كلّها، أعبي فيها المَيّة اللي أنا عاوزها، واستخدمها عادي ما فيش أي مشكلة خالص. من غير بقى هاجيب إزازة بلاستيك واقعد أرمي، وأوسّخ، وأزبِّل، وم آه، وفي 100 واحد بيعمل معايا نفس القصة دي.
امم، امم. طبعًا. كويّس. آه. امم. كويّس. آه. آه. كويس. فكرة حلوة، فكرة حلوة أوي دي. فكرة حل

آه كُليّةً؛ لإن دوّة على فكرة من الحاجات
أنت بتشوف إن هو شيء مضرّ.
هو باشوفه مضرّ جدًا؛ لإنه للأسف ما بيتحللش. يعني هو بيتنّيه في نَفْس صورته كده هوّة زَي ما هو كده هو ما بيتحللش، بيتنّيه مئات السنين زَي ما هو كده، فطبعًا ده حاجة مُصنعة داخلة في البيئة بتبوّظ الدنيا، وبتزود النفايات، وبتخلّي الدنيا كلّها نفاية وبتاع. الورق بقى ممكن لو اترمى كده بعد فترة كده، كده بيتحلل، فمش هيعمل نفايات قد كده يعني، مش هيزود كمية النفايات أوي. تاني حاجة بقى
إمم. إمم. إمم، إمم.
أنا بالنسبة لي أنا برضه شخصيًا كده أنا يعني مثلًا الحاجات النفايات اللي بتبقى م ورايا مثلًا من ال الفاكهة زَي مثلًا قشر ال قشر الموز، قشر البرتقان، ال الحاجات دي. آه، قشر البطيخ، يا سلام، الحاجات دي كلّها بُص، يعني ب باستخدمها استخدام تاني، يعني ممكن يعني أفرُكها جامد جدًا وأعملها زَي البودرة كده تبقى ح حاجة زي الcompost كده بالنسبة للتربة على فكرة. تع بُص طبيعي جامد.
<laughs> قشر البطيخ. <laughs> آه. <clears throat> لأ، استنى إحنا كده إحنا محتاجين كده لأ، لأ استنى أنت كده بتقول معلومة مهمة، ونصيحة مهمة للناس. يعني أنت شايف إن ال ال القشر اللي بيطلَع من ال أو النفايات بتاعة الفاكهة ممكن نعيِد تدويرها ونستخدمها في حاجات مفيدة لينا، صح كده؟
آه. بالضبط، وجميلة جدًا. بُص
إيه بقى؟ اشرح لي بقى ده، اشرح لي بقى الدور ده عشان ده مهم جدًا يعني.
إمم. ماشي، يعني عندك مثلًا قشر ال البطيخ، وقشر الموز، وقشر البرتقان، كلّ القشور دي كلّها بتاع الفواكه دي كلّها طبعًا استسهال أكتَر واحد بيستسهل إيه، يقوم مِقَشر ويرمي يا عم في الشارع، أو ارمي في الج بتاع أي حاجة. فالنفايات تزيد زيادة وريحتها تبقى مش كويسة وبتاع. الحاجات دي كلّها على فكرة ما كويس جدًا، وتتخلط ببعضها كويس جدًا، وتت وتتفرِز في التربة، فالتربة فيها زرع يعني والحاجات ديّة، ده سماد طبيعي جدًا، يعني مُغذّي للأرض بشكل رهيب، رهيب. ده قشر البْيض نَفْسه مُغذّي قوي جدًا لمّا يتطحن يبقى عامل زَي البودرة كده، م يعني بُص
إمم. بالضبط. أها. إمم. إمم. آه. أ دي معلومة معلومة مفيدة وجديدة عليّا بصراحة، بس هايلة أوي.
آه. مين فينا مثلًا ما شافش كمية قشر البْيض الموجودة في الزبالة، أنت فاهم قصدي؟ قشر البْيض ده في الزبالة كتير جدًا، وما حدش آمم، وريحته وحشة، وحاجة قرف وبتاع، طَب ما يتطحن يبقى زَي ال آآ، يبقى يتطحن جامد جدًا يبقى مصدر طبيعي جدًا للكالسيوم في التربة الزراعية، حاجة في منتهى الجمال وسماد طبيعي مِيّة في المِيّة كده. إمم، إمم.
وبتوفّر فلوس كتير. إمم. آه. آه. آه. هايلة جدًا الفكرة دي. آه طبعًا، صح، صح. هو أنت كلامك كده ودّانا للحتّة اللي هي بتاعة إعادة تدوير النفايات وكيفية الاستخدامها. أنا شُفت أنت حضرتك أكيد شُفت تجارب لم لمشاريع وحاجات قايمة على فكرة تدوير النفايات، صح كده؟
آه. آه بالضبط، ده في دِول قايمة على ال قايمة آه، قايمة على المشروع ده.
في دِول. تقدَر تحكي لي على حاجة منهم قريت عنها عجبتك، أو سِمعتها عجبتك؟